آه، حسيت إن هو برضو رجعت إن أنا ما بقتش عارفة، آآ قعدة البيت ضغطاني جدًا، آمم، إحس إحساس إن إن الواحدة تشتغل ويبقى م هي مش محتاجة الفلوس بس معاها، عندها استقلال مادي، ما باعرفش أطلب من حد، يقول لي أنا محتا أنا مش عارفة م مع إن أنا عارفة إن دي مش <tsk> مش هيقول لي مثلًا لأ، أو مش ه أنا مش عارفة أطلب، أنا مش قادرة، مُحرَجَة <laughs>
زهقانة. أنتِ حاسة عايزة تبقي مستقلة ماديًا أو متأمنة نفسِك.
مش م مش فكرة تأمين برضو هنا أنا مُحرَجَة أطلب من جوزي مثلًا أنا ع عايزة فلوس علشان عايزة أخرج، أنا حاسة إن المفروض امم، اللي هو إيه، ما هو هيسيب لي فلوس ما هو طبيعي هابقى محتاجة فلوس، طب أنتِ لازم تقولي يا بنتي ما هو ما يعرفش <chuckles> لأ.
طب صح بمناسبة جوزِك، كان إيه رأيه بقى في قرارِك إنِك تسيبي الشغل؟
لأ، هو بالنسبة له عادي، ما عايزة تشتغلي اشتغلي، عايزة تقعدي اقعدي براحتِك، شوفِي أنتِ إيه اللي مريحِك واعمليه، آه.
آه، الموضوع مش فارق يعني مش مثلًا فرح قال لِك أنا فرحان إن أنتِ سِبتيه، هتتفرغي لنا، هتبقي فاضية ومش مشغولة زي الأول.
بُصّي، في الأول كنت دخلت عارفة أول ما قعدت من الشغل، ع زي ما باقول لِك كده، عملت كل الحاجات ال حتى في المطبخ، أنا كنت في حاجات كتير ما باعملهاش عشان الوقت، عايزة أعمل العيال عايزين ياكلوا دونتس، يالّا اعمليه، عايزين ياكلوا محشي، يالّا اعملي، آمم، طب ما تي تيجوا نعمل <laughs> تيجوا نعمل شوية كرواسون، نقعد نعجن ونعمل، <tsk> ف فحس إن هو في تفاعل ما كانش موجود، في حاجات بتحصل، وكحك العيد والبسكويت والكلام ده ما كانش موجود، فحس إن في ت في رجع كأن رجعِت للبيت ال الحياة، ما بقتش بس روتين ويالّا عشان نجري نخلص، يالّا عشان نجري ن ن يالّا احفظ بسرعة عشان آآ الوقت، آه مش مش عارفة أسهر معاهم، مش عارفة أعمل حاجة.
خلاص بقى آه، تفرغتِ تمامًا. عشان تخلّصي اللي وراكِ. طب أمّا ابتديتِ بقى خلاص تخلصي كل ده وابتديتِ تحسي بملل، فكرتِ إن أنتِ تشتغلي من البيت.